Мгм. Да-да, ещё, знаешь, я щас подумала о том, что, э, вот эта сонливость может возникать из-за спёртого воздуха, если ты в помещении работаешь. И как раз таки, когда я выхожу на улицу, это в том числе очень хорошо помогает, я уже сказала. Но я это говорю к тому, что, например, после того, как я свяжусь, и я, например, снова, э, выпью какой-нибудь свежий кофе или съем тот же самый шоколад, у меня снова появляется энергия. Да, она пропадает, потому что часто вот эта даже сонливость, она возникает не сколько от того, что я прям устала, а от того, что, ну, просто банально свежий воздух нужен, вот и всё. Мгм.
Да, да-да. Мгм, мгм. Сонливость пропадает, да? Свежий воздух, да. Так называемая прана, да, так как прана, она в её нету в помещении, она на улице, и там, где больше зелёных.
Мгм. Да. <laughs> Да, есть такое, да, я тоже так думаю. И в такой ситуации даже часто не помогает просто окно открыть, потому что хочется вот как будто, м, вот именно всем телом прочувствовать вот эту прохладу. Да, солнце тоже, солнце там же на улице, и то есть выйти просто подышать воздухом, именно вот, э, улице, да банально даже, может, там не свежий воздух, но вот там, не знаю, машины ездят, но в целом вот эту вот атмосферу сменить, ещё вот, э, точку дислокации, скажем так, то есть, ну, разнообразить как-то. Вот, что-то такое.
Да, энергия этого простора, да. Мгм, мгм. Да-да-да. Ага, и скажи, и у тебя получается это, если ты работаешь, получается у тя на работе вот так вот выйти, пройтись, э, разрешается или не осуждается ли это?
Нет, нет, нормально. То есть, как бы, есть же всё равно перерывы определённые, есть там походы в туалет, банально есть там обеды. И в целом этого достаточно, чтобы вот так периодически вставать, разминаться, там, освежиться, э, да даже 2 кофе пойти взять после обеда. <chuckles> То есть вот что-то такое.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. А вот скажи, сколько сколько полагается тебе такого пэ времени на на паузу, на отдых после обеда?